Chào bạn.
Chào bạn. À, nay thời tiết, ư, chỗ bạn như thế nào?
Ờ, ờ. Ờ, thật ra thì chỗ mình thời tiết cũng đang khá là đẹp nè, để mình có thể có những cái hoạt động phiêu lưu nè. Thì hổng biết là bạn có đang nghĩ đến một cái hoạt động phiêu lưu nào hông?
Ồ! Ừm, chỗ mình thì hiện tại thời tiết cũng rất là đẹp và trời cũng đang nắng. Ờ, với mình thì mình cũng có nghĩ đến rồi, ừm, bởi vì mình cũng có một tìm hiểu một số những cái hoạt động mà mình thích nhất là một cái hoạt động đó là, ờ, môn, a, bay dù lượn ấy. Mình rất là thích cái trải nghiệm này.
Ừm. Ừm. Ồ! Ê, khá là ngầu nha! Ờ, bạn có thể cho mình biết được là, cái, ờ, lần đầu tiên mà bạn thử sức cái môn thể thao là lúc nào hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Cái môn môn thể thao này thì, ờ, thực ra mình đang lên kế hoạch thôi, mình chưa có thử s thử sức với nó. Và mình sắp tới mình có kế hoạch là sắp tới trong một cái khoảng thời gian nà chắc là phải nên đến tháng 10 chẳng hạn mình sẽ, à, mình sẽ bay. Bởi vì là tháng 10 thì tháng 8, tháng 8 đến tháng 10 là những cái khoảng thời gian mà mùa lúa chín á, thì mình sẽ bay dù lượn trên một cái, a, ờ, khoảng khoảng không để mình nhìn xuống cái ruộng bậc thang. Những cái ruộng bậc thang uốn lượn quanh những quả đồi.
Ừm. Ừm. Ồ! Cánh đồng. Ồ! Ô, khá là hay á chứ! Ồ! Ừm, thì như vậy bạn có thể nói cho mình biết được là để có thể tham gia cái môn thể thao này thì bạn cần chuẩn bị cái gì hông?
Đó, mình đang có kế hoạch, ừm, như vậy. Ừm.

Còn mình á thì, kiểu như là, mình đã từng tham gia một cái môn thể thao mạo hiểm đó là cái môn mà, ờ, cái, ừm, ngồi ở trên cái xe mô tô trên biển á, cái môn mà jetski á, ờ, giống như kiểu là trên biển nó có
Gặp bạn thì sao? Ừm, ừm. Ô. Cái môn đấy gọi tên là gì nhỉ?
Ừm, ờ, m nó, gọi là, cái môn mà mô tô trên biển á, thực ra mình cũng hông biết cụ thể là như thế nào ờ, mô tô nước. Thì thực ra là mình cũng hông phải là mình hông phải là người lái đâu, tại vì mình chỉ ngồi sau thôi, và thực ra là mình cũng hông có cần phải học cái gì mà, ừm, gọi là, chuẩn bị cái gì kỹ càng hết. Mình chỉ, gọi là, chuẩn bị cái sự can đảm tại vì ờ, tại vì thật ra là cái lần mà mình ngồi ở trên, ơ, cái chiếc đó là cái người đó chở mình ra ngoài cửa biển luôn, đó, thì bạn tưởng tượng là xung quanh chỉ có nước thôi, <laughs> không có một cái gì cả. Mà cái cái cái cái, sao ta, cái tốc độ của nó rất là nhanh nha, nó, giống như là, nó bay trên mặt nước luôn á, nó bay trên mặt nước luôn, ừ đó, cho nên nó hông phải là nó n chạy từ từ, từ từ đâu, ừm.
Ờ, mô tô nước, đúng không? Mô tô nước, xe về động cơ. Ờ. Ờ. Ừm, đúng rồi. Thế nhưng mà Vâng. Ừm. Ồ, thế à? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thế thì, à Rồi, thế bạn có có biết bơi không?
Thật ra là mình hổng biết bơi, nó lý do tại sao mà mình mới sợ. <laughs> Ừm.
À, thế à? À, thế thì mình phải trang bị bạn có trang bị những cái cái cái cái điều gì khi mà mình, ờ, quyết định tham gia một cái môn, ờ, nó khá là mạo hiểm như thế không?
Ừm, thật ra nha, khi mà mình nghĩ lại mình cũng cảm thấy hơi sợ đó. Tại tại vì là mình nhớ mình hổng có nhớ lúc đó là mình có mang phao hay không nữa, ừ, hình như là có, bắt buộc là phải có hay sao á, ừ. Nhưng mà, kiểu như, lúc đó mình nghĩ là tại vì, ờ, thật ra là để đi được cái cái chuyến đó đó, nếu như mà không có phải là được, ờ, người thân dẫn đi á mà mình tự đi thì một chuyến như vậy ít nhất nó cũng phải khoảng $100, đó, cho nên là, kiểu, mình nghĩ là "Ừ, thôi cuộc đời cuộc đời của mình cũng phải thử." Ừm, nó cũng khá là đắt ấy, nhưng mà, kiểu, mình nghĩ là thôi, ừm, mà mình lại được đi miễn phí nữa, cho nên, kiểu, thôi, thôi, để mình mình đi một một lần đi, mình cũng đi 1 lần cho mình biết, cho nên mình cũng, kiểu, cắn răng chịu á, ừm.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Mình phải bắt buộc phải tham gia đấy. Ừm, đúng rồi. Kha khá. Mà cũng kha khá là Đúng rồi, cũng khá là đắt tiền. Ồ, thế à? Thành ra là tuyệt vời. Ờ, đúng rồi. Thật ra thì cái cái hoạt động đấy nếu như mà tức là mình thứ nhất là mình phải chuẩn bị về can đảm, đúng không? Bởi vì không phải là, ừm, không phải là, ừm, nếu mà ví dụ như mình sợ nước chẳng hạn, thì mình cũng không thể ngồi trên đấy được, hoặc là bởi vì khi mà người ta lái thì nó cũng lèo lái và sẽ có những cái, ơ, có những cái khúc cua chẳng hạn, ờ, thì nếu như mà mình không chuẩn bị được vững tinh thần hoặc là mình không bám chắc vào cái phao thì mình sẽ mình sẽ, ưm, m mình sẽ bị bị bị bị rơi xuống. Đó.
Đúng rồi. Ừm. Chính xác luôn. Ừm. Đúng rồi, cho nên là, kiểu, mình nghĩ là lúc đó là mình cũng sợ lắm, cho nên mình bám chặt lấy cái người đằng trước nè. Rồi sau đó là thực ra là cũng có một người cũng một người thân của mình ngồi phía sau nữa cơ, thì, à, cái người đó cũng giữ chặt mình lại, cho nên là, kiểu, cũng đỡ, nói chung là đi 3 người thì mình vẫn cảm thấy nó đỡ. Ờ, ờ, thì đó là một trong những cái trải nghiệm mình cảm thấy, trời ơi, cực kỳ xịn luôn.
Ờ. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, tại sao bạn lại nghĩ là nó là xịn?